ครับผม ผมเนี่ยยุ ดูหลายอย่างมากเลย สิ่งที่ชอบก็อาจจะมีพวกแบบท่องเที่ยว ท่องเที่ยวนี้ก็จะดูพวกแบบว่า อ่า เหมือน ทุกวันนี้เอาจริง ๆ นะ การ การที่เราดูพวก พวกยูทูบ พวกแบบว่าคลิปท่องเที่ยว โอ้โฮ! แทบจะเหมือนเราไปเที่ยวเองเลยนะ มันเหมือนมันได้บรรยากาศ ด้วยการที่เขาถ่ายทำดีด้วยอะ ในยุคปัจจุบัน เผลอ ๆ เนี่ย บางครั้งเราไปเที่ยวจริงเรายังไม่รู้ว่า จะเห็นวิวแบบที่เขาถ่ายไหมเลย เพราะบางครั้งเขาใช้ Drone เนี่ย บินขึ้นไปถ่ายแล้วมันเห็นมุมกว้างอะครับ ส๊วยสวย สวยแบบว่า โอ โอ้ เราแบบ อืม เราแค่ดูเนี่ย เหมือนเราได้ไปเที่ยวแล้วนะ แล้วเราก็รู้ว่า เออ ร้านนี้มีอะไรอย่างงี้อย่างงั้น ใช่ไหมครับ มันก็ทำให้แบบว่า คือทำให้รู้แบบผมอะชอบดูมากเลยพวกคลิปไปเที่ยวแบบต่างประเทศ โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้ไปหรอกนะ แทบไม่เคยไปเลย แต่ว่าพอเราไปได้ดูเนี่ย เราก็เหมือนกับ โอ้โฮ ได้ไปกับเขาอะ ได้ดูแบบ อืม ไปเที่ยวแบบจีน ไปเที่ยวอะไรงี้ ไปเที่ยวอินเดียอะ ได้ไปกินอะไร ท้องเสีย อะไรแบบ โอ้โฮ! อันนี้แบบ อือ แบบ โอ้โฮ! Panipuri อะไร โอ้โฮ! อะไรแต่ละอย่างเนี่ยดูแล้วแบบ อะไรเนี่ย อ คือรู้สึกว่า เห็นถึงแบบสภาพแวดล้อมเขาเนาะ ขับรถมาบีบแตรกันแบบ โอ้โฮ! อัดกันเต็มที่เลยอะ งงเลยนะครับแบบเนี้ย อา งง
อืม ครับผม อือ ๆ ๆ โอเคเลย อา อา ครับผม อือ ๆ ๆ ครับ <chuckles> อา ครับผม อือ ๆ ๆ อัดกันแน่นเลย โอเคเลย คุณก็ชอบดูแบบ อ่า ไปเที่ยวต่างประเทศเนาะ ก็จะมียูทูบเบอร์ที่เขาชอบถ่ายเป็น Vlog ใช่ไหม? หรือ หรือว่า อ่า ยูทูบเบอร์ที่ ช ถ่ายเป็น Drone เลย? แล้วก็เขาก็จะได้สัมผัส อ่า วิ วิธีการต่าง ๆ เนาะ ในการท่องเที่ยวเนาะ ก็จะเจออุปสรรคด้วย เจอความท้าทายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา เรื่อง เรื่องการ การเป็นอยู่ หรือว่าเรื่องการกินใช่ไหมครับ? ก็ ก็โอเค น่าสนใจ อันนี้ผมอยากทราบหน่อยว่า เวลาเราดูยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ย คุณจะดูเป็น เอ่อ ปะ ปะ ประเทศไหนเหรอครับ? เป็นประเทศแบบแถวยุโรป เป็นเอเชีย หรือว่าชอบดูแบบ เอ่อ แถวอเมริกา อเมริกาใต้ อะไรพวกนี้อะครับ?
ครับ